Sí, y hay muchas personas hay muchas personas, que tratan como, de que mantenerse, como que ponen este tipo de pared, para que la las demás personas, como que no no le hagan ese tipo de preguntas, y a lo último termina siendo incómodo para ellos cuando alguien ven que alguien ya está notando de: "Ay, esto es sospechoso, ¿por qué no tiene pareja?", ¿no? Y sí
Ujú. Exacto. <laughs> Sí, sí, sí, sí. Sí, así que sí, dije: "Okey, no vas a caer en esto otra vez, no vamos a hacer, ese tipo de preguntas, mejor saca, otro tipo de plática, ¿no? Ya, cuando quiera contarme, me contará". <laughs>
sí, no es malo. Claro, sí, uno uno dice: "No, eh, ya eh eh estoy yendo en contra de lo que yo creo o de mis pensamientos", al al decir: "Oye, no no te metas en mi vida, yo sé cuándo me voy a casar, cuándo va a ser el tiempo, estoy trabajando en ello, y luego yo voy, y le pregunto a otra persona, ¿no?". Sí es sí, ahí ahí está la falta de congruencia, pero pues es algo accidental, es es algo que sucede, uno, como lo había mencionado anteriormente, uno por querer a veces, sacar la plática, y, ¿cómo está el novio? La novia, ¿no?
Sí, claro. <laughs> Exacto. Sí. Ujú. Sí, te digo, y y, pues, uno no a veces no se da cuenta, hasta después del hecho de decir: "Ay, okey, okey, okey, esto debí callarlo, ¿no? Debí no decir nada".
Sí. Sí, y dime, ¿crees tú que una persona, con una religión diferente, sienta como que este empuje más severo, más estricto?
Sí, siento que, por ejemplo, eh, en nosotros sí, en mi familia en específico, porque, pues, sí somos, ¿no? Muy tradicional, aquí católicos y, pues, sí es esta parte, ¿no? Y, pues, ahora sí que toda nuestra familia se casa joven. Joven, no, después de los 20, estoy hablando, ¿no? Y todos lo hacen de esa misma sí, sí, sí, o sea, y lo hacen de esta forma, ¿no? De de de que no viven juntos, de que no hacen no no hay ciertas cosas que, pues, no haces previo al matrimonio. Y, pues, esa parte, ¿no? De de casarte, y ahora sí ya casada, puedes irte a vivir, con el con el novio, ¿no? Así que sí, siento que nosotros sí tenemos, esa esa presión, ¿no? De hacerlo de esa forma, y de repente, cuando no se hace así, pues andas como que en boca, ¿no? De de todos. <chuckles>
Ujú. Ujú. Bueno, todavía es joven. <laughs> Ujú. Sí, tienes mucha razón. De todos, exactamente, ¿no? De que empiezan así, a cuchichear como dirían, ¿no? De que: "Mira, estos están viviendo en pecado, no se han casados, no se han formalizado ante los ojos de Dios". Sí, sí, sí, y e y e y esto es algo también, ¿no? Que que contribuye a la a la ansiedad y al, también al desequilibrio emocional de las personas, ¿no? El la presión social, de que te estén diciendo: "¿Cuándo te vas a casar?" y tú, mm.
Ujú. <laughs> Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Para cuándo? Sí, cuando nosotros, pues, no sabemos, ¿no? Qué está pasando en la vida de esa persona realmente.
Exactamente, sí. Oye, mira, me dio muchísimo gusto, fue muy interesante la anécdota que me contaste, y espero volverte a ver pronto.